じゃあ、そうですね、じゃあ、僕はまず、あまあ朝、ちょう運動する時間を確保するためにも、ちょっとだけ早く起きる習慣を身につけたいから、じゃ、最初はそういった、ベッドでするような、運動みたいなのを最初に取り入れてみて。で、それでどうですかね、なんかだんだんあす
はい。 はい。
ま、なんかそうやってベッドで体を動かしてたら、多分、その目覚めが良くなるかもしれないま、起きやすくなるかもしれないから。ああ、そこから始めてみて、まずは朝余裕を持って起きる習慣をつけるっていう、あ、ところから、うんうん、うん、うーん。
うーん。 まあ、一番はそこですよね。朝早く起きる習慣を身につける。ね、朝運動をね、したいということであれば。
うんうん。
あと、なんか話してて、ちょっと思ったんですけど。あの大学までは、あの、つ何でいつも通われてるんですか？
うーん。 はい。 あ、えっとですね、大学まではその電車を使って行ってますね。ま、で、駅からオフィスまでは、まあ、たまに歩くけど、ま、基本的にバスで、ま、５分ぐらいみたいな、まそういう感じでやってますね。
ああなんかそういうね、ところをね 歩きで代替出来るのであれば、そこを歩いちゃうっていうのもありかなと思ったんですよね。
うん。 なるほど。ま、出来ないことは確かにうんうんうん。
日常生活の中に、そう、運動を取り入れてしまう。
なるほど。だからそうですね、し最寄り駅から乗るんじゃなくて、ま、時間に余裕があるんであれば、その一駅歩いて行っちゃうっていうことはうんうんうん。
そう。 歩くとか、そう。 あとバスを使わないで、歩いて、ね、駅から大学まで行くとか。